Ya, evet, çok. O dönemde çok çok dinlerdim. Ayna grubunu da çok severdim. Ama, eee, neden bilmiyorum, o bugüne kadar geldi diyemem. Hatta, sen Ayna diyene kadar, uzun süredir ben Ayna'yı hiç dinlemediğimi fark ettim, şu an. Benimle devam eden, eee, sevgili Orhan Gencebaycım oldu. <chuckles> Yıldız Tilbe, Barış Manço'dur eee, veya İzel-Çelik-Ercan çok severim. Oya Bora'yı çok severim. Ben hâlâ onlarla devam ediyorum. Aslında üniversitede bir dönem, hani -ben çocukluğumdan Orhan Gencebay'ı severek büyüdüm ama, üniversiteye başlayınca, hani, bunun biraz arabesk kaçtığını, hani, biraz da böyle sanki her ortamda söylememem gereken bir şey olarak hissettirildi bana. O dönem sanki, yok ya, artık dinlemeyeyim ben, tepki çekiyor. Ben Orhan Gencebay deyince, insanlar niye böyle hemen arabesk tarzına yaklaşıyor, dediğim bir dönem olsa da, sonra dedim ki, yok ya, çok güzel onlar, sen doğru yoldasın, devam et, çok değerli sanatçılar diye. Ferdi Tayfur keza, onu da çok severim yine babamın sayesinde. Eee,
Hı hı. A. Evet. A! Evet. Emm Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, aynen. Eee, evet. Ya, renkler ve zevkler tartışılmaz demişler. Yani, senin zevkin, senin hoşuna giden, seni mutlu eden, seni rahatlatan, yani, seni, eee, ileri noktaya taşıyan müzik neyse, doğru olan müzik senin için o olur ve hâliyle sen bu ilgini de çocukluğundan beri devam ettirmişsin. Hâlâ aralıksız bir, eee, saf bir, eee, hayranlıkla devam ediyorsun ve bu çok güzel bir şey. Eee, çok güzel, çok derin, çok hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Değil mi? Değil mi? Ay, ne kadar haklısın. Ben de öyle düşündüm. Evet.. Sevgim. Hayranım, sevgim aynı. Benim için de öyleydi. Ben teşekkür ediyorum. Hatırlamak çok iyi geldi.
Görüşürüz.

Anladım. E, peki mesela, eee, gitarda biraz daha ilerlemişsin ya. Eee, gitarda Haluk Levent'in şarkılarını ne derece çalabiliyorsun? Mesela onu u eee, biz "Akdeniz Akşamları"ndan falan bahsettik ama onlar biraz Haluk Levent'in şarkıları tabii ki olmuyor. Haluk Levent'in şarkılarından böyle çok iyi çalabiliyorum dediğin ö dört dörtlük öğrendim dediğin bir şarkı var mı gitarda?
He he. Evet. Evet, evet, var. Hâlâ eee, bir de hatta aradan uzun zamanlar geçtiğine rağmen belki, böyle, bir elime hiç almadım. Bö evliliğim, hamileliğim, çocuğum dönemlerinde gitarı elime almadım. Yıllar sonra tekrar aldığımda ben Haluk Levent'in "Ankara" şarkısını çok güzel çalardım. Hâlâ da çalabiliyorum, çok mutlu ediyor beni. Yoksun sen aslında Hatta şöyle oluyor, ben, eee, o şarkıyı, böyle, şu an mırıldanırken bile bir yandan gitar olmadığı hâlde, yani o notalarını DM falan basmaya devam ediyorum. Elim onun 2/4'lük ritmini tutmaya devam ediyor. Eee, o şarkıyı çok severim, çok da güzel çalarım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. A! Evet, gerçekten, eee, eski zamanlarda çok popüler olan şarkılardan bir tanesiydi. Haluk Levent'in çok popüler olan şarkılarından bir tanesiydi. Konserlerinde mutlaka bu şarkıyı, eee, her zaman, eee, seslendirmiştir çıktıktan sonra yani şarkıyı çıkarttıktan sonra. Ve senin Haluk Levent'le ilgili olarak bu kadar güzel bir şekilde bu şarkıyı çalabiliyor olman hatta gitara olan sevgini yani gitarı Haluk Levent sana gitara olan, eee gitarı tanıştırmış yani seninle. Ve senin hayatına çok güzel bir enstrüman katmış. Hâlâ yıllarca ara vermiş olmana rağmen, iş yoğunluğunun olması, aile yoğunluğunun olmasına rağmen, eee, notalarını hatırlayabiliyorsun ve hatta o kadar içselleştirmişsin ki elinde enstrüman olmasa da şarkıyı söylerken ritim yapabiliyorsun, ellerinin hareketi olabiliyor. Bunları hâlâ devam ettirebiliyorsun. Bunlar çok güzel şeyler, gerçekten çok anlamlı şeyler. Eee
Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. <chuckles> Aynen öyle oldu, çok doğru bir tespit bu. Değil mi? Hâlâ da elime alınca <laughs> Evet. Varmış gibisi. <chuckles> Aynen.. ya. Bu gülümseme çok güzel hâlâ.
E, peki mesela gitar çalarken evet, Haluk Levent'i çok sevdiğin için buna başlamışsın ama, eee, mesela, işte, o dönemlerde yine senin bahsettiğin dönemlerde, işte, Ayna mesela ünlü gruplardan bir tanesiydi yine. Eee, gitarla şarkılarının çok çalındığı, eee, kiş eee, gruplardan biriydi. Onun, eee, müziğiyle ve şarkılarıyla da ilgin var mıydı? Onlara da ilgin var mıydı?
A, ev Evet. Hı. Doğru sö